Quels conseils, heu, tu donnerais pour retrouver le flow, heu, rapidement?
Alors, heu, ce que je donnerais comme conseil, heu, bah, c'est tout simplement, heu, d'essayer de retrouver, heu, son calme et sa paix intérieure. Parce que je pense que c'est vraiment lié, en fait, cet état de flow, heu, qui, heu, comment dire? Permet, heu, beaucoup de créativité, beaucoup de bien-être, et d'être en fait au top, heu, de quoi que ce soit qu'on pratique, heu, c'est pas quelque chose je pense qui est, heu, si accessible que ça, heu, à toutes les personnes, en fait, heu, c c'est accessible mais je pense qu'en pratique, en concrètement, c'est pas tant de personnes qui arrivent à à avoir ce flow, heu, comment dire? De manière quotidienne, par exemple. C'est, heu, c'est quand même quelque chose qui est un peu, heu, voilà pas si facile que ça à at à atteindre mais qui, heu, heureusement quand on atteint cet état, heu, on on se rend compte que c'est vraiment, heu, le meilleur des des états à être si quand on est, heu, spécialement, je pense, par exemple, des écrivains ou des peintres, heu, même les sportifs, en fait, heu, recherchent cert état cet état-là aussi.
Ouais. OK. OK. Mmh mh. Ouais. D'accord. Et Pas simple. Mmh mh. Ah, je comprends. Ouais. Bien sûr. D'accord et et et selon toi, heu, quelle est la méthode la plus efficace pour te remettre justement dans le flow après par exemple, heu, une perte de motivation?
Heu, je pense que ce qui est important c'est c de surtout pas stagner, en fait, heu, dans des états, heu, comme tu dis, heu, dans des états un peu négatifs ou de stagnation, heu, il faut justement ex essayer de ne pas trop y rester, donc le moins possible. En même temps, faut pas être dans le déni, heu, des choses qui nous arrivent, qui peuvent nous affecter mais heu, moi, je pense que, ce qui est important c'est de tracer sa route, donc c'est-à-dire que, si on est un petit peu en panne d'inspiration, il faut essayer de se changer les idées, de casser un petit peu cette, heu, cette bulle et même ce narratif, heu, où on se dit: «Ah! J'ai plus d'inspiration!», en fait, c'est comme si en se disant ça, c'est comme si on confirmait ça et heu, je pense que c'est pas bon, c'est se dire: «Ah, bah, peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas eu une journée aussi bonne qu'une autre» mais en fait, dédramatiser la situation, heu, pour pouvoir ensuite, bah, r petit à petit remonter vers cet état de flow, heu, sans trop de difficultés.
Ouais. <chuckles> C'est vrai! OK. Ouais. OK. Ah! D'accord! D'accord et et et si, heu, par exemple, toi, heu, est-ce que tu as une habitude que tu as mise en place ou des habitudes, hein, heu, qui t'aident à te reconnecter un peu à à à ton énergie maximale? Est-ce que tu as tu as tu as des exemples un peu comme ça à à à partager?
Oui, alors, moi, déjà, heu, je pratique la méditation et heu, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide, heu, déjà, à retrouver la sérénité et je pense que pour atteindre un, heu, le flow, cet état qui s'appelle le flow, heu, c'est très important d'être dans un état serein, heu, de pas être, heu, tu vois, dans un état où tu as des soucis ou heu voilà et en fait, c'est vrai que tout le monde dans la vie, heu, a des problèmes, des soucis, heu et cetera mais je pense que pour, heu, être dans le flow, le plus souvent, il faut essayer de ne pas se laisser trop, heu, atteindre, heu, profondément par les p par les petits problèmes de la vie <tsk> et pour illustrer ça, je peux te parler d'une personne que j'avais rencontrée, heu, en Inde, sur voilà, sur la plage et heu, j'étais super impressionnée, heu, c'était un Indien qui faisait, en fait, heu, du yoga sur la plage et qui arrivait, tu sais, à, mmh, à se retourner, hem, à mettre sa tête en bas, ses pieds en haut et à à être totalement aligné, voilà, perpendiculaire à la mer et aligné avec le soleil et c'était mais vraiment super impressionnant à regarder, quoi. Il était vraiment, heu, bon, c'était magnifique et en même temps, c'était, heu, voilà, très, très difficile, en fait, à ouais, impressionnant et finalement, j'ai rencontré cette personne et heu, je me suis rendue compte qu'il c'était quelqu'un qui avait une vie qui était, quand même, très sympa et avec, heu, beaucoup, finalement, de chance, beaucoup de voilà, tout, tout marchait pour lui, dans sa vie, en fait, heu, que ce soit au niveau professionnel, personnel, heu et puis au niveau du yoga et c'est vrai que ça m'a je me suis posée des questions, je me suis dit: «Mais pourquoi, en fait?» heu et c'est là où je où je me suis rendue compte, en fait, que lui, il était dans cet état de flow, heu, mais qua quasi permanent.
Ouais. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est ça. Ah, oui! Et Ouais? Ouais, complètement, ouais. Bien sûr. Ah! Ah, oui! Hyper souple! Ouais. Bien sûr. Impressionnant, ouais. Ah, OK. D'accord. Ouais. Ah, permanente, ouais.
C'est ça et heu, il m'a il m'a dit que, mmh, voilà, quand il marchait sur la plage, pieds nus, en fait, il m'a dit, heu, il pouvait, tout à fait, heu, se couper le pied, heu, en marchant sur un bout de verre mais que, pour lui, en fait, ça faisait partie <tsk> de, heu, de ça serait normal. Voilà, pour lui, ce serait normal que ça arrive et en fait, il s'y attend plus ou moins que ça finira par arriver et le jour où ça arrive, du coup, ça fait qu'il n'est pas catastrophé par ça.
Ouais. Bien sûr. Du processus, quoi, intégrante, ouais? Ah, oui, c'est normal, ouais. D'accord. Ah, oui. Il est pas surpris, au final, de la situation.
Voilà et c'est là où j'ai eu un déclic et où je me dis: «Mais oui, mais c'est ça, en fait, pour, heu, pour être le plus dans le flow en fait, c'est qu'il faut pas descendre trop bas dans le dans le catastrophisme ou», tu vois ce que je veux dire?
Ah. Faut se préparer, oui, faut se préparer un peu aux aux inconvénients qui qui peuvent arriver à tout moment, c'est ça?
Oui ou ou en fait, accepter que, dans la vie, il y a des problèmes. Ça fait partie de la vie, du coup, je pense que quand on a un peu, heu, cette attitude, on est peut-être moins affecté. On on part moins bas, tu sais, heu, au fond du trou de la déprime ou de la colère et c'est ça qui nous fait, heu, peut-être rester plus facilement dans le flow.
Bien sûr. Mmh d'accord. Bien sûr. Ouais, je co je comprends, je comprends l'é l'état d'esprit est très intéressant, heu, le point de vue, également, heu, justement, c cette personne que que tu as croisée, heu, sur cette plage et tout, heu, j'imagine un peu la scène et tout, ça ça ça ça a l'air, heu, ça avait l'air d'être, heu heu, plutôt sympa, heu, est-ce que c'est cette personne-là qui t'a donné un peu envie de de pratiquer, justement, ce ce yoga que tu me parlais en début de conversation ou est-ce que, déjà, avant même de le rencontrer, tu tu avais déjà une petite base, heu et tu pratiquais déjà un peu?
Mmh mh. Mmh mh. Alors je pratiquais déjà, oui, avant de d'avoir croisé cette personne et heu, ouais.
OK. D'accord et et oui et quel et quel type, heu, justement, d'environnement, heu, te met immédiatement dans dans un état de de de performance optimale? Est-ce que tu as tu as un environnement, heu, plus propice, justement, pour retrouver ce flow rapidement?
Bah, oui, je pense que, dans la nature, en fait, c'est, heu, dans la nature et puis, heu, sans qu'il y ait, heu, de personnes autour, je dirais, que c'est, heu, en fait, la façon la plus propice d'être super connecté, heu, à soi-même et heu, à s'écouter et à faire venir, en fait, cet état, heu, un peu intuitif, créatif, heu, en soi et même si, à la limite, l'intuition vient pas tout suite, là, dans la nature, c'est encore une fois, heu, de retrouver la sérénité, en fait. Je pense que ça passe par beaucoup de sérénité, heu, le la la capacité après de d'atteindre cet état de flow.
Ouais. Ah, oui. Mmh mh. D'accord. D'accord et et comment tu gères, heu, l les distractions justement, pour revenir, heu, dans le bon rythme, heu, retrouver ce flow? C'est vrai que, voilà, heu heu heu, avec les réseaux sociaux, heu, avec, un peu, toutes ces distractions qu'il y a autour de nous, est-ce que c'est pas un handicap justement, pour, heu, retrouver ce flow ou alors peut-être que toi, tu tu tu arrives à les utiliser à bon escient et ça ça ça t'empêche pas, justement, d'a de retrouver ce ce flow rapidement?
Je pense que souvent, les personnes qui ont cette capacité, heu, à atteindre, heu, le flow, c'est des gens qui sont quand même assez passionnés par ce qu'ils font, donc heu, ça les grands sportifs, ça peut être, heu, des gens qui qui sont dans la peinture et c'est vrai qu'en général, ils sont pas du tout, heu, comment dire, heu, accros aux réseaux sociaux. Ils sont plutôt, en général, déconnectés, heu, voilà, d'internet, je dirais et hem et je pense que ça passe aussi, un peu, par la passion et par, heu, et avoir l'intention, en fait, hem, de pratiquer quelque chose mais de façon, vraiment, heu, super consciente, c'est-à-dire avec un focus qui est, heu, vraiment, heu, intense sur ce qu'on essaye de faire, quoi.
Ouais. Bien sûr. Oui. D'accord. D'accord, et- et à l'inverse justement, quelle erreur, heu, quelles erreurs, hein, fréquentes, heu, peuvent justement empêcher de retrouver le flow rapidement? Est-ce que pour toi, il y a des un peu des red flags comme on dit, des choses qui peut qui sont à bannir justement, pour, heu, retrouver ce flow?
Bah, oui, je pense que si on est quelqu'un qui a tendance peut-être à se victimiser, ou en fait qui est assez négatif, qui est t qui a tendance à voir, heu, voilà, heu, souvent les les côtés négatifs plutôt que les côtés positifs de ce qui se passe. Puisque à la finale, c'est vraiment un choix en fait, heu, il y a toujours les 2 facettes <chuckles> donc c'est un peu la personne qui choisit, heu, le narratif finalement de ce qui se passe de et heu, je pense qu'il y a des personnes malheureusement qui, inconsciemment font ça, ne s'en rendent pas compte et qui, heu, finalement ben, heu, restent dans un dans un état que je dirais, qui est l'opposé finalement du flow. C'est-à-dire, heu, où on n'est pas vraiment épanouis dans sa vie. Mais, <clicks tongue> finalement c'est aussi, heu, parce qu'on choisit de se concentrer sur toutes les petites choses qui ne vont pas bien. Donc heu, voilà, je dirais que, y y peut-être pour ces personnes là, il faut passer par un par un travail sur soi, heu, personnel, heu, petit à petit hein, c'est pas quelque chose qui va arriver, heu, du jour au lendemain, mais que dans tous les cas, il y a tout à y gagner, heu, voilà dans dans l'appréciation de l'expérience de la vie.
Ah oui! Mmh mh. Ah oui! Mmh mh, bien sûr. <chuckles> D'accord. Ah oui, toutes ces distractions, ouais. Mmh mh. Plus pour ça, ouais. Bien sûr. D'accord. Et et justement, heu, quelles sensations, heu, indiquent que le flow est revenu? Heu, comment on se sent? Heu, et comment on sait que ce flow est revenu? Est-ce que, qu'il y a il y a un sentiment particulier en en en en soi? Heu, est-ce qu'il y a il y a justement un un un ingrédient qui va te fai qui va te faire dire ah là, ça y est, heu, je me sens beaucoup mieux, je, j'ai retrouvé un peu ce flow, ce ce serait quoi selon toi?
Moi je pense qu'on sent une espèce de fluidité, une espèce de facilité à atteindre en fait, heu, ce qu'on est en train de d'essayer de faire. Et c'est là où on sent le flow et je pense que, c'est facile pour des sportifs, je pense, de se rendre compte quand ils sont dans le flow parce qu'en fait ils arrivent, heu, soit à, mmh, à atteindre leur objectif, soit même surpasser leur objectif et ça, d de façon un petit peu plus continue que si c'était une fois par hasard, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, heu, voilà y, tu tu tu sens que tu es exactement là où tu es, à faire exactement ce que tu veux et que tu y arrives et que si tu réessayes, tu y arrives à nouveau et je pen
Ouais. Ah! Oui. Mmh mh. D'accord. Ah oui, je comprends tout-à-fait main Ah, je comprends!
voilà, ça c'est l'exemple, mais pour les artistes, c'est aussi, en fait, heu, d'arriver à créer, heu, comme s'ils avaient, en fait, une espèce de bouffée, heu, créatrice, heu, qui leur
Ah oui, à se renouveler, c'est ça, continuellement, à se renouveler, à c'est ça?
Voilà et qui leur procure une satisfaction, heu, comment dire? Heu, intense en fait de mmh, voilà d'arriver à créer autant qu'ils veulent, au niveau qu'ils veulent, et ouais je pense que c'est ça vraiment pour, heu, comme exemple en fait du flow.
D'accord. Mmh mh. OK. D'accord. Et et quelle différence, heu heu, tu ressens entre un un flow, par exemple, qui est plus mental et un flow qui est plus, peut-être physique? Est-ce qu'il y a une différence de de ressenti entre les 2 selon toi?
Heu, j n non, je pense que le flow quand même vu que c'est c'est un état, heu, quand on le réalise c'est forcément, heu, mental mais je pense que c'est aussi émotionnel en fait.
Ouais, OK.
Heu, physique je sais pas si c'est ressenti physique peut-être pour les sportifs il y a quelque chose, mais c'est c'est quelque chose qui passe plutôt, heu, <swallows> je dirais par oui le mental, heu, et les émotions, c'est quelque chose, heu, où on se dit, enfin nos pensées, heu, savent que, elles sont exactement alignées. Je pense que voilà, le flow c'est aussi un alignement de de de ce qu'on veut faire et de ce qui se passe et et de de là où on va et tout semble vraiment, heu, parfaitement parfait.
Ah oui! D'accord. Très intéressant. D'accord, c'est hyper intéressant co comme point de vue et et selon toi, heu, quelle personne ou influence peut-être, heu, t'aide toi personnellement à à retrouver ton état optimal? Est-ce que tu as une personne comme ça en tête? Tu parlais beaucoup des chanteurs ou des sportifs peut-être. Est-ce que tu as une personne comme ça qui te vient en tête, ou peut-être même quelqu'un de de ta famille? Heu, heu, qui t'aide un peu à retrouver ton ton état, heu, optimal?
Alors non, je dirais pas qu'il y a une personne en particulier, moi je je passerai plus oui, heu, par des états de de méditation disons, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, heu, des maîtres spirituels, heu, voilà qui p moi en fait, heu, nourrissent un peu, heu, des questionnements que je peux avoir ou des choses comme ça, et c'est pareil, c'est pour amener un peu de sérénité par rapport à des choses, heu, voilà que voi on est souvent en recherche, heu, de de réponses, c'est pas forcément les bonnes mais ça peut satisfaire en fait, heu, une curiosité quoi donc c'est vrai que ça peut aider je pense, heu, voilà. Mmh.
Ouais. OK. Mmh mh. OK. D'accord, et et et quelle routine, heu, tu aimerais, heu, peut-être perfectionner, heu, pour déclencher peut-être ton flow plus vite. Tu m'as parlé du du yoga, mais au-delà du yoga, est-ce que tu as tu as, je sais pas, tu as une routine que tu aimerais mettre en place? Peut-être une routine que tu fais déjà, mais peut-être pas assez. Heu, quelque chose, voilà, qui qui permettrait de de booster ton flow plus rapidement?
Mmh mh. Heu, oui donc m passer du temps dans la nature ou heu, mettre tout simplement mes pieds au contact de la terre, heu, ça c'est quelque chose je pense qui qui me fait beaucoup de bien et heu, qui apaise en fait les pensées, les émotions, heu, donc ça oui je pense que c'est important pour, heu, avoir cette capacité d'atteindre après le flow, mais heu, sinon, bah, juste pratiquer aussi beaucoup de bienveillance, heu, beaucoup de beaucoup de tolérance en fait, je pense que ça, heu, ça permet de pas rester bloqué, heu, comme je te disais des fois dans des dans des conflits ou des choses comme ça, heu, dans du stress par rapport à des des situat
Ouais. D'accord. OK. Ah. D'accord. Bien sûr. Ouais. Oui, je comprends, ouais.
et heu, et juste, en fait, quand il y a des problèmes, se dire qu'il y a toujours des solutions, et
Des solutions.
arriver à tracer sa route en fait. Se dire «Mais ça c'est juste un petit problème de la vie et je continue.» et puis, heu, comme ça, ça se passe mieux je pense.
OK. Ah, c'est hyper intéressant, c'est des paroles, heu, très positives, qui qui qui qui motivent, heu, du coup, je te je te remercie, heu, beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, heu, voilà, c'était un plaisir de de t'écouter un peu, voir un peu comment tu retrouvais ce ce flow rapidement.
Merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir d'en parler avec toi.